Hey du. Ähm, ich habe da 'n Thema, äh, was mich im Moment so 'n bisschen beschäftigt und, äh, was ich gerne mit dir einmal ja besprechen wollen würde. Und zwar ist es so, ich habe jetzt erst kürzlich 'ne Beförderung im, äh in 'nem Unternehmen bekommen, indem ich schon länger arbeite. Ich bin da jetzt mittlerweile schon seit 4 Jahren und, ähm, habe da 'ne Beförderung ins Management bekommen, worüber ich natürlich auch sehr happy bin und sehr dankbar mit bin. Und es ist natürlich jetzt so, dass, äh, natürlich jetzt auf einmal auch ganz, ganz viele Aufgaben auf mich zukommen. Also es ist teilweise echt so 'n bisschen ich habe das Gefühl, mich überrollt grad so 'n Zug, ja, mit den Sachen, die alle so da grade auf mich zukommen, weil das natürlich a anders ist als das, was ich- jetzt in Anführungsstrichen- vorher gemacht habe. Ist halt einfach 'ne andere Position, 'ne andere Rolle. Und, ähm, ja, ich ich muss auf jeden Fall Aufgaben, äh, abgeben und Aufgaben delegieren, weil ansonsten sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Das ist, äh sehe ich schon kommen. Und, ähm, ja, damit hadere ich halt so 'n bisschen, weil ich möchte auf der einen Seite selber nicht irgendwie schwach wirken, ne, dass ich einfach so nach dem Motto: „Ich kann das Arbeitspensum irgendwie alleine nicht stemmen.“ Auf der anderen Seite isses aber so, ich will auch nicht, sag ich mal, hochmütig wirken, so nach dem Motto: „Ach ja, ich brauche keinen, ich kann das alles alleine“, ist ja auch Schwachsinn. Ähm, und muss da so 'ne schöne Mitte finden und muss halt wirklich an andere, ähm, Aufgaben, ähm, abgeben können, delegieren können, aber halt ja, einfach auf 'ne auf 'ne schöne Art und Weise auch. Also, dass die Leute sich nicht zum Beispiel bevormundet fühlen oder ne, so nach dem Motto halt: „Ah, hier, die hat das nicht unter Kontrolle, deswegen, ne, gibt die das ab oder so oder sie macht das nicht gerne, deswegen gibt die das ab.“ Ähm, ich will da so 'ne schöne Mitte finden zwischen mir und dem Team natürlich und da brauche ich deine Hilfe, wie ich das am besten gestalte.
Okay. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, absolut, ist auf jeden Fall auch 'n super Thema und, ähm, danke dir, dass du dich da direkt an mich gewandt hast, ja? Da kann ich dir mit Sicherheit auch weiterhelfen. Ist es denn wirklich so, dass, ähm oder anders gefragt zunächst einmal, wenn du an die letzte Person denkst, die quasi diese Person in hatte, war das denn 'ne Person, ähm, die Aufgaben auch delegiert hat oder wie hat dies, äh das gehandelt, die Situation?
Mhm. Ja, also das war tatsächlich 'n bisschen wild. <chuckles> Der letzte Manager, äh, den ich jetzt quasi gerade ersetzt habe, ähm, der hat gefühlt nur Sachen abgegeben. Ähm, also wo wir dann teilweise im Team schon so gedacht haben: „Ist das überhaupt unsere Aufgabe? Ist das nicht eigentlich Managementaufgabe?“ Ähm, das war halt zum Beispiel so, der, äh, hat dann die Aufgaben abgegeben, hat gesagt: „Ja, ich will euch ja 'n bisschen mehr, äh, integrieren ins Team und will euch da 'n bisschen“ Also, der hat das versucht halt so zu verkaufen, als würde er sich ja so Sorgen uns machen oder als würde er uns ja so einbeziehen wollen. Und hat dann so Sachen abgegeben wie: „Ah, erstellt doch mal 'n Skript fürs nächste Teammeeting und plant doch mal das nächste Teammeeting“ und so. Wo wir gedacht haben: „Ja, aber du musst doch wissen, worüber du mit dem Team sprechen musst. Das müssen wir dir doch nicht sagen und zusammenstellen.“ Ich meine, klar, so 'n gewisses Feedback vom Team ist gut und wichtig und richtig, aber am Ende des Tages muss er die Struktur ja vorgeben als Manager, ne? Und, ähm, er hat da viele, viele Sachen auf äh, abgegeben oder auch wenn irgendwelche Konflikte waren, entweder zwischen irgend 'nem, sage ich jetzt mal, Teammitglied und zum Beispiel 'nem Kunden dann. Und der, sage ich mal, Kollege ist zu ihm hingegangen und hat gesagt: „Ja, kannst du mir da mal irgendwie helfen?“ Sagt er: „Ja, du wächst nur an deinen eigenen Aufgaben und an deinen eigenen Challenges. Finde da 'ne adäquate Lösung und da können wir nachher gerne drüber sprechen.“ Also der hat sich so komplett aus der Affäre gezogen für alle möglichen Sachen. Und das ist halt auf gar keinen Fall die Art, wie ich, sage ich mal, das Management von diesem Team weiterführen möchte.
Okay, und dann nehme ich aber auch an, dass das jetzt vom von dem Team zu der zu dem Zeitpunkt, zu dem damaligen, natürlich auch nicht so positiv aufgenommen wurde, oder?
Ne, überhaupt nicht. Also es haben sich ganz, ganz viele beschwert. Das ist auch der Grund, glaube ich, warum er jetzt gegangen worden ist in Anführungsstrichen, ja, weil wir halt einfach gesagt haben, so: „Ja, also wenn wir am Ende des Tages eh alles selber machen müssen und, äh, da 0 Unterstützung vom Management bekommen, dann brauchen wir auch keinen Manager“.
Ja. Okay, das ist aber schon mal auch wenn das jetzt natürlich unglücklich gelaufen ist für die letzte Besetzung, diese Position, ähm, sehr, sehr gute Ausgangslage für dich, weil egal, wie du das jetzt anpackst, ja, es ist ja nur die Möglichkeit da, dass es besser werden kann, ja? Das heißt, egal welches Level du jetzt da, ähm, bei dir dich dafür entscheidest, wie du das weiterführst, ja? Du hast ja schon gesagt, es seine Art ist gar nicht die Art, wie du das weiterführen möchtest, sondern du wirst natürlich eher selbst Aufgaben übernehmen und bist dir eher unsicher, welche du delegierst, ja? Das heißt, du wirst ja im Vergleich zu ihm viel weniger Aufgaben delegieren oder jedenfalls 'n wesentlichen Bestandteil weniger. Ähm, das heißt, du wirst ja auf jeden Fall schon mal vom Team als Fortschritt, als positive Veränderung wahrgenommen, ja, egal wie du das handhabst. Das heißt, diesbezüglich, wie du das, ähm wie dich wie das Team dich wahrnimmt
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
ich glaube, da brauchst du dir sogar eher weniger Sorgen machen, ja? Weil das ja die Erwartungshaltung aktuell schon so niedrig ist durch die letzte Position, die da jetzt gegangen worden ist, ähm, dass es ja nur besser werden kann, ja?
Ja, da hast du recht. Ja, das stimmt.
Und wie ist denn das Team generell aufgebaut? Kennst du da schon 'n paar, äh, Teammitglieder? Hast du den hast du mit denen da schon früher zu tun gehabt oder sind die eigentlich alle komplett neu?
Äh, ne, ist tatsächlich ich hab ich war selber Teil des Teams, ähm, vorher. Also das heißt, ich habe mit allen schon auf der komplett gleichen Ebene zusammengearbeitet. Also, ich war genauso 'n Vertriebler wie alle anderen auch. Und, also das heißt, ich weiß ganz genau, wo, sage ich mal, so „die Schmerzpunkte“ sind und und, sage ich mal, „w was im Team gut läuft, was im Team nicht so gut läuft, ähm, äh, worüber sich beschwert wird“ und so weiter und so fort. Also, ähm, ich kenne das Team sehr, sehr gut.
Ah. Mhm. Ja. Das ist ja schon mal super. Das ist ja mal 'ne super Voraussetzungen dafür, dass du jetzt in so 'ne neue gehobenere Position kommst, weil, um die Aufgaben delegieren zu können, effektiv delegieren zu können, kommen diese Punkte, die du grad erwähnt hast, ja, dass du weißt: „Okay, wo ist vielleicht 'n Engpass, wo wer braucht jetzt 'n vielleicht 'n bisschen Unterstützung bei welcher Aufgabe,“ ja? Das sind genau diese Punkte, die du ja mitbringst als Erfahrung, ja? Und das ist ja schon mal 1 großer Vorteil, der dafür spricht, dass du auch dieser Aufgabe absolut gewachsen bist und dass du auch diese diese Entscheidung: „Was delegiere ich jetzt an welche Person, weil ich genau weiß, wie diese Person mit dieser Art von Aufgabe umgeht und wie effektiv diese Person diese Aufgabe erledigen wird,“ ja, ähm, das heißt, das ist ja absolut, äh, als positiv anzusehen, ja. Ähm, magst du mir noch mal ganz kurz 1, 2 Punkte sagen, wo du vielleicht jetzt noch so 'n paar Bauchschmerzen hast, ähm, wo du dir unsicher bist in Bezug auf das Delegieren, dass ich dir da effektiver helfen kann?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, natürlich. Also, mir geht es halt darum was ich gerne machen wollen würde, weil wie gesagt, ist auch 'n relativ großes Team, ne? Wir sind 20 Leute im Team, also inklusive mir, das heißt ich und, sage ich mal, 19 Vertriebler. Und, ähm, ich muss halt natürlich ganz viel, sage ich mal, so „Quota auswerten, ähm, Quota festsetzen fürs Quartal, ähm, wöchentliche Meetings halt et cetera pp“. Also ist auch, sage ich mal, sehr viel- in Anführungsstrichen- ähm, „Strategie und Berechnung“ und diese ganzen Sachen mit dabei. Und, ähm, was ich mir halt einfach überlegt habe, ist, sage ich mal, dass ich vielleicht jemanden zu 'nem Team äh, Lead ernenne, ja? Also einer der Top-Performer und dann, ähm, der Person halt so 'n paar Aufgaben zum Beispiel abgebe, ja? Dass diese Person auch die Möglichkeit hat, auch irgendwann in 'ne Managementrolle aufzusteigen. Und dann, dass ich dann halt einfach sagen kann so: „Hey“, ähm, sage ich mal zum Beispiel, ähm, die Person könnte mir gemeinsam mithelfen, die wöchentlichen Teammeetings auszusetzen. Die Person könnte mir so 'n bisschen helfen, äh, die Leute, sage ich mal, so subtil so 'n bisschen zu motivieren und zu gucken, geht's allen gut? Gibt's irgendwo irgendwelche Fragen? Und wenn irgendwas, ne, nicht nicht lösbar ist, dass man dann zu mir erst kommt, dass ich erst, sage ich mal so, in Anführungsstrichen, „die letzte Instanz“ bin, weil leider kann ich nicht mehr so wirklich im Team integriert so voll bei allem dabei sein, weil ich so viel anderen administrativen, strategischen Kram zu tun habe ne?
Ja, okay. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja, das ist aber erst mal 'ne super Idee wirklich, dass du da wirklich noch 'ne Team Lead bestimmst, ja? Was ich dir empfehlen würde, dass du da eine Person nimmst, ähm, wo du weißt aus deiner vergangenen Arbeit: „Okay, die ist loyal, mit der komme ich zwischenmenschlich su ihm wirkli die hat auch wirklich 'n Einblick in das Team“, ja? Ähm, das heißt, das ist essenziell, weil du musst mit der Person ja wirklich gut zusammenarbeiten, ja? Dann würde ich empfehlen, dass du mit dieser Person regelmäßig Meetings machst, ja? One on one, um da dich mit ja mit ihr gut austauschen zu können und, äh, ja, Ziele zu definieren und auch vielleicht jetzt 'n bisschen noch 'n den Anschluss an das restliche Team behältst, ja? Und du hast ja auch grade schon gesagt: „Okay, ich finde es 'n bisschen schade, so 'n bisschen entkoppelt vom restlichen Team zu sein, weil ich mir so 'ne administrative Rolle einnehme“, ja? Und da würde ich auch empfehlen, dass du, je nachdem wie sich's anbietet, vielleicht 1-mal die Woche 'n großes Teammeeting mit allen Teammitgliedern abhältst, ja, wo ihr auch wirklich besprechen könnt, wie läuft es gerade? Hat jemand grad Probleme? Hat jemand grad vielleicht Kritik an irgend 'nen Arbeitsprozess, ja? Das könnte man vielleicht auch irgendwie in Form 'ner Umfrage, 'ner regelmäßigen, anonymisieren, ja, wenn das denn gewünscht ist. Und
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
und gezeigt haben ist, dass es eine wirklich oft eine Feedbackkultur geben sollte, ja? Das ist das heißt, du solltest gleich von Anfang an vermitteln, wobei, wenn du das Team schon relativ lange kennst, sollte das eigentlich auch schon klar sein, aber du solltest auf jeden Fall vermitteln, welche Art von Führungspersönlichkeit du bist, nämlich im Optimalfall eine, die wirklich offene Kritik oder offenes Feedback honoriert, ja? Denn weil nur so ist sichergestellt, dass auch jeder sich traut und wirklich zu dir oder auch in 'nem Meeting dann sagt: „Hier du, das fin fand ich vielleicht nicht so toll“, ja, oder „das sollten wir vielleicht mal optimieren“, was dann wiederum im Umkehrschluss die Effektivität eurer Arbeitsprozesse noch mal, äh, steigern wird, ja?
Mhm, mhm. Mhm. Ja, da hast du recht, definitiv. Also das sind sehr, sehr gute Punkte und sehr, sehr gute Ansätze. Das werde ich auf jeden Fall machen. Also, ich glaube, ich werde mir jetzt erst mal 'n Plan machen, mit was ich anfange. Ich glaube, ich werd erst mal schauen, dass ich mir jemanden rauspicke, der- sage ich mal- in erster Linie auch performt, ne, das muss natürlich auch jemand sein, der gute Leistung bringt und, ähm, aber trotz alledem 'n guten Anklang im Team findet, wo vielleicht Leute auch viel hingehen und Rat fragen und, ähm, mit dem ich natürlich auch 'n guten Draht habe. Das ist auch 'n sehr wichtiger Punkt gewesen. Das war sehr gut. Und ich glaube, dann werd ich erst mal so 'n Einzelgespräch mit der Person führen und, ähm, dann einfach so 'n Teammeeting aufsetzen für alle, dass wir das mal miteinander besprechen. Und, ähm, ja, ich bin eh 'n Fan davon, äh, offene Kommunikation zu führen und offene Gespräche zu führen. Von daher war das alles sehr, sehr hilfreich. Ich danke dir sehr.
Ja. Ja. Okay, super. Das freut mich total, dass ich dir da helfen konnte und ich bin mir auch sicher, grade vor den ganzen Voraussetzungen, die du mir da grad erzählt hast, dass das auf jeden Fall funktionieren wird und dass du 'ne tolle ja, 'ne tolle Führungsposition da einnehmen kannst und dass du das Team auf jeden Fall zum Erfolg führen kannst, ja?
Ich danke dir sehr.